Quand tu es commercial, les gens, tu les invites, heu, à un Resto marché, tu vois? Par exemple c'est des restaurants pas chers parce que de toute façon, tu t'en fous un peu. Ça va être pour parler d'un contrat
Mmh mh. D'accord.
c'est pas trop important. Tu y es tu es pas là pour manger, tu sais. Tu es là pour, heu, parler du contrat et manger en même temps. En soi, c'est pas un un truc. Après, si c'est un rendez-vous avec mon patron bon, déjà, la plupart du temps, tu sais, c'est pas moi qui vais prendre le rendez-vous, quoi. Enfin, c'est pas moi qui vais réserver le restaurant, c'est le patron, donc heu
Ouais, je vois, mmh mh, OK. Mmh mh. Ouais, c'est le patron, ouais, tout à fait, mmh mh.
donc je sais en vrai, niveau professionnel, je sais pas comment. Moi, personnellement si c'est un rendez-vous professionnel, je j'essaierai de réserver dans un petit bistrot, tu vois.
Ah c'est pas c'est bien. Mmh mh. D'accord. Heu, ben tu vois, pour le coup, ouais, ça ça c'est bien. Tu moi, pour le coup, tu vois, par exemple quand je vois mes clients, heu, je les invite plus à un, salon de thé, tu vois? Heu, style, heu l Ladurée.
Un truc pas trop bruyant, tu vois, mais un petit bistrot, heu, sympa. Oui. Ah oui, ça peut passer, ouais. Ladurée?
Tu sais une di pour dire, ouais Ladurée.
Connais pas. <chuckles>
Dis, ah tu connais pas? Ben c'est le tu sais, c'est la grande chaîne, heu, de macarons, heu, française, heu.
C'est quoi? C'est, heu.
Heu, voilà. Si un jour tu veux, tu te balades, tu vois, heu, c'est un c'est un logo vert, c'est marqué Ladurée. <chuckles>
OK ça s'é ça cré ça s'écrit comme, heu... Ladurée macarons, OK.
Ouais et en fait, ils ont des salons de thé qui font aussi un peu, heu, restos, tu vois, mais c'est assez calme. Donc ça, c'est, heu, c'est pas mal.
Oui, non mais c'est c'est cor après, moi je je vais t'avouer, heu, ça, il y pas ça par chez moi, hein, donc, heu <chuckles>
Mmh mh. Ouais, j'i j'imagine bien, parce que, heu.
C'est non, enfin, c'est nous, c'est surtout i il y a pas de, hem
Mmh mh.
heu, salons de thé, heu, des trucs comme ça, en fait, ça existe pas vraiment.
Ah, d'accord, OK.
Enfin, ça existe pas vraiment, je veux dire c'est enfin, je suis en France, hein, mais
Parce qu'il y a il y a il y a pas encore le nombre, peut-être le nombre de population minimale pour avoir un salon de thé, non?
mmh, c'est surtout que je pense qu'il y a pas la population niveau portefeuille, pour avoir un salon de thé. Les gens, ils vont ou dans des bars ou dans des bistrots, tu vois. Donc, heu.
Mmh, ouais, ouais.